あ、なるほど。じゃ、割とね、こう、ほんとに、あの、フォーカスしやすいというか、好きなことは没頭しやすいっておっしゃってたんですが、逆に言えば、意外とスケジュール管理は苦手ですか？
うん。 はい。 いや、そう、いや、なんか、今だからちょっと思ってるのは、スケジュール管理多分できてないのと、あの、そういうふうに通知が来たら次の仕事みたいな感じで、何ていうかね、どれもこれかれもがなんていうか中途半端になってて。
はい。 ええ。 はい。 ええ。はい。 ああ。
なんか結局、「よし、完成した！」みたいなのがなかなかなくって。
ん、はい。 あ、そうなんですね。うーん。
すそうなんですよ。
なんかね、本当にそれって、こうね、同時進行に、あの、しありがちな、一番の罠だと思うんですけれども。ええ。
いや、そうなんですよね。なんかね、達成感みたいなのも感じられなくって、なんかいつも中途半端なところで、なんかいっこ仕上げたいって思いながらも、結局今日も、ああ、なんか、なんにも、なんか、思ったところまで進まなかったみたいな感じで。
はい。 ええ。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
そう。それがね。
うーん。気持ち悪いですよね。なんか、この、もやもや感、やり残した感が常にあるみたいな。
うん、多分 そう。 やり残した感がそうなんです。うわって。ほんとは今日ここまで、ね、気持ち的にはここまでやりたかったけど、結局できなかったとか。なかなかね、その思ったように進まないですよね。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
うん。 え。ま、なんか、こう、ね、お話を伺ってると、もしかして、その締め切りがあるもののお仕事の方が少ないですか？
はい。